No, no, no no, eh, por ya pensando, fue en una en este trabajo, muy específico, este, con esta empresa, muy em, específica que lo noté, porque, trabajo para diferentes empresas, haciendo lo mismo, pero, es muy diferente mi tono. De cuando me meto a una, y cuando me meta a esta, específicamente donde me quemé, literal.
Hasta apenas, definitivo. Okey. Claro. Ajá. Okey. Okey, ¿y qué es lo que sentiste, o qué fue la primer señal, que tú notaste, que ya te estaba empezando a afectar?
Mal humor. Em, usualmente, soy una persona, pues, este, ahora sí que, no sé, simplemente, pues, estoy de buenas casi todo el tiempo, es muy raro, que cosas me molesten en sí, este, siento que, pues, no sé, de cierta forma con todo y todo, vivo muy tranquilamente. <chuckles> Este, me gusta mi trabajo, puedo decirlo. Sí, la verdad, o sea, no no, pues, o sea, no <chuckles> no tenía nada, o sea, en mi contra diría yo, ¿no? O sea, ya que a ajá.
¡Mm! Mira. Claro. <laughs> Es unas la felicidad. Ajá. Okey, ¿y cómo? Ajá, sí, no, tú tú feliz, ¿no?, esa es, tu forma de vida. Oye, ¿y cómo fue el momento, que te diste cuenta? Oye, estoy muy de mal humor, y es respecto a esto. O sea, ¿cómo pasó, o qué fue lo que te lo dijeron, o tú solita lo notaste?
Sí, así. Me lo pusieron, en una llamada en una llamada específicamente, me llamaron la atención, de que estaba muy seria, y estaba usando un tono grosero, <chuckles> literal. <laughs>
Okey. Oh Oye, suenas muy grosera, por favor. <laughs> ¡Que me respondas, caray! <laughs> Sí. <laughs> Oh. <laughs>
El eh, no, sí, sí. Sí, fue algo, pues, fuera de lo común porque mi <laughs> que, exacto, no, literal, o sea, sí fue y y sí, recuerdo el momento cuando lo dije, este, sí dejé salir un un <grunts> <laughs> me me escuché, y me dio me dio tanta vergüenza, de verdad, me dio tanta vergüenza, porque, pensé que no, o sea, no que pensara no lo pensé en ese momento, pero pues, sí se escuchó mi. <grunts> <laughs>
Uy, ¿cómo crees? <laughs> <laughs> Sí, claro. Sí, sí, sí. No sé, tú molesta, y, así de, ay, otra vez. <laughs>
¿En serio? Sí, así que, pues sí. E entre la vergüenza, y todo dije: "Okey, e esto ya no está bien". Y no, sí.
¿Cómo crees? Sí, no, no está padre. Y después, o sea, y después, de darte cuenta de este punto, donde dijiste: "Okey, ya me estoy poniendo de malas", ¿comenzaste a analizar más lo que estaba pasando, respecto a este trabajo?